Ja, es ist nur ist sie i ist sie dann auch kann sie dann auch schlafen während der Zeit und muss da halt nur das He
Ja, ja, ja. Also, sie muss im Endeffekt, äh wenn sie, ähm, keinen Einsatz hat, kann sie im Endeffekt sich hinlegen zum Schlafen oder wie auch immer. Also, das können die schon, das das ist, äh, gegeben je
Ah, okay. Okay, und ja, und man wacht dann natürlich auf, wenn man wenn der Alarm losgeht.
Richtig, genau, richtig, genau. Ja.
Okay, und das ist dann das sind dann 24 Stunden, ein paarmal die ein ein zweimal die W zweimal die Woche, oder
Hm, ja, ich glaube, die macht das, äh, einmal die Woche, und dann kriegst du halt 'n Ausgleich-Tag dafür, ne?
Aha, ah. Ah, okay und die anderen Tage ist dann 'ne normale Schicht, oder oder, äh, hat sie dann frei?
Ja, richtig. Also entweder früh, spät oder halt Nacht, ne?
Ah, okay und dann hat sie halt, ähm, 3 Tage dafür frei.
Ja, genau.

Und wie lang wäre das?
3 Jahre.
Oh, ja, das ist blöd. Ja.
Ja.
Das verstehe ich, ja. Ich Ich wollte jetzt auch nicht mehr, ähm, zurück in die Schule oder
Ne, möcht möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, ich bin aus dem Alltag raus und <laughs> ich glaube, die Stuhlbank drücken möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Ja, genau, genau. Ja, und so wenig Geld verdienen für so 'ne lange Zeit, ist nicht gut.
Richtig, richtig, genau.
Okay, danke. Hat mich gefreut.
Okay. Ge mich auch. Danke dir. Tschüss.
Tschüss.

Ja, ähm, ja, aber ansonsten, ähm
Und
Also, ich s ich genieße die Vorteile.
Ja.
Der größte Nachteil ist ist echt ja, was ich schon genannt habe und dass es dass es riskant ist.
Ja, das glaube ich dir. Ja, klar, natürlich, definitiv. Aber wie bist du auf Freelancer gekommen?
Ich bin darauf gekommen, weil ähm, das, was ich studiert habe, äh, war am Ende nichts für mich.
Ja. Ah, okay.
Und ja, ich habe nicht studiert, was mir liegt. Ähm
Ah, ich verstehe, okay. Also im Endeffekt hast has Im Endeffekt hast du was w studiert, was du eigentlich gar nicht m machen wolltest.
Ich habe mir ich

Okay, cool. Ja.
Ja, das war also, von Anfang an war das eigentlich immer klar. Ich fand das interessant, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn sich andere Leut äh, anderen andere Leute wehgetan haben, oder jetzt im Kindergarten, da weiß ich noch ganz genau, da ist mal 'n Junge, von der von der von der Schaukel gefallen, und ich war die 1., die da gewesen ist und hat geholfen. Da fand das fand dann meine Erzieherin natürlich toll und hat natürlich auch direkt meine Mutter da drüber informiert und alles. Und, ähm, ja, als was da muss ich ganz ehrlich sagen, das war von Anfang an war das irgendwie wurde mir das in die Wiege gelegt, sage ich jetzt mal.
Das ist gut. Schon als Kind auch? Oh. Mhm. Ja, das hat dir dann Aha, toll.

Ich ich weiß es aber auch nicht, ob ich jetzt wenn ich jetzt wenn es jetzt alles anders gelaufen wäre und ich hätte irgendwie als Jugendliche oder als Kind schon, ähm, rausgefunden, was ich machen will und dann hätte ich 'n Plan gemacht und den verfolgt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dann ob ob ich dann glücklich wäre. Man man weiß es ja nie. Also glücklich, ja, wahrscheinlich schon, ja. Aber so voll voll und ganz weiß ich nicht.
Okay. Ja. Ja. Oh, okay. Nein, natürlich. Ja, oh ja. Okay. Ah, okay, kann ich verstehen, ja. Ich also, ich kann ganzen voll und ganz nachvollziehen, wie wie wie du dich fühlst. Das hatte ich nämlich bei mir in der Ausbildung, <clears throat> wie ich die Ausbildung gemacht habe. Da war ich habe 'ne Ausbildung zum zum medizinischen Fachangestellten gemacht und, äh, im 3. Lehrjahr hat meine damalige Chefin die Praxis quasi verkauft. Und dann hatten wir einen einen Arzt, also, einen einen männlichen Arzt und, ähm, das war halt so 'n kleiner Choleriker und, ähm.
Aha. Ja. Aha. Ein kleiner was? Sorry, ich hab's nicht verstanden.
Ein kleiner Choleriker.
Und was bedeutet das?
Ähm, im Endeffekt hat er, äh, ja Ausraster bekommen, ne? Also, ohne Grund ist er ausgerastet und hat, äh, vor den Patienten uns niedergemacht und alles und das war etwas, ähm
Oh. Oh. <chuckles> Das ist e sehr instabile Person. Also, so sowas habe ich auch schon erlebt. Ja, das ist echt schlimm.
Ja, genau, definitiv. War auch ganz schlimm, ganz schlimm und dadurch habe ich im Endeffekt, ähm, meine Ausbildung zwar zu Ende gebracht, aber nicht in der Praxis. Also, nicht da, wo ich g eigentlich gelernt habe, sondern ich habe mich mit der Ärztekammer zusammengesetzt und die Ärztekammer hat gesagt, ich soll jetzt das 1/2 Jahr noch durchziehen, damit ich wenigstens 'ne Ausbildung habe, ne?
Oh, okay. Ähm, und die haben dir das dann aber woanders noch angeboten?
Ja, ne, im Endeffekte sollte ich im Endeffekt den ganzen scho Stoff von zu Hause aus lernen. Wenn ich Fragen hatte, konnte ich mich an die Ärztekammer wenden und, ähm, brauchte im Endeffekt nicht weiter in in 'ne Praxis zu gehen, sondern habe im Endeffekt quasi mein Geld von der Ärztekammer bekommen, mein Ausbildungsgeld, weil das 'n ganz spezieller Fall gewesen ist und, äh, die da einen wirklich unterstützt haben.
Okay. Ah. Ah, die hatten dir da zugestimmt. Das ist gut.
Ja, genau. Ja, ja, ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Sehr g toll so gelaufen